そうなんですね、うん。
そうそう、とえざ林修先生一番有名なんで、ま、有名な先生を受け受けてみようっていう、<chuckles> 感じですね。
うん。 ええええええ。 ええ。それで、ええと、うどうでした？す先生の授業は。
ああ、先生の授業はやっぱりこう、あれですよね、学校の先生の授業とか全然あの、比べ物なんないぐらい、レベル高いすね。<chuckles>
ええ。 お、とうだったんですね。え、例えばどういうところが？
あ、ええ。 あ、なんか、まず、現代文って、なんかこう、高校の授業とかって結構こう
うん。 はい。
なん、結構和読会みたいな感じで
うん。
どんどんこう、みんなでこの作品についてどう思うみたいな、結構ぎ議論を展開させるみたいな
ああ。 ああ、はい。うん。
感じ感じだと思うんですけど。
はい。
林修先生の場合ちょっとこう、現代文ってどういう科目なのか、みんなでかどういう科目なのかみたいな
はい。
ことを教えてくれる感じです、まず最初に。
ええ、じゃ、ん、なんなんていて、おおおおく大きな枠から捉えようたいな感じですか？へえ。あ、全体像、はい。うんうん。ええ、それで、全体像はどんな感じだったんですか？
あ、そうすね。まあ、ぜん全体像をまずおしてくれみたいな。 ええええええ。そういう感じですね。 あ、全体像は、まあ、これ今言っちゃうとですね、まあ、まず、類比類比っていうなんか似ていげ現代文っていうのは、にそう、似ているものっていう類比と、あの対比、はん反対、これ、そ、これとこれはたい反対あるもの。で、こうだからこうっていう因果
うん。 はい。 類比。あ、はい、似ているもの？はい。 はい。 対比。反対なもの。うん。はい。 はい、いんああ、はい。うん。
ていう。 このみっつを軸に、類比、対比、因果っていうこの3つを、軸にどんどん展開していく、科目なんです。
はい。 ええ、あ、そうなんですね。うん。ええ。
そうなるすよ。で、あとは、もうもう2つ例示と比喩っていう
れいき？
ものがあるんけど。例示と比喩っていうのはまあ、あくまでこれらをこう、なんかいなんかこう抽象的にしたものなんで、まあ、この例示と比喩はあんま考えなくていい。
うん。 はい。 うん。